Ach, ja, das auch noch, mhm.
Ja. So, und, ähm, irgendwann kam dann ja zum 1. Mal, ähm kam Netflix tatsächlich auf den Markt. Da war das aber auch noch 'n DVD-Verleih, nämlich 'n Online-DVD-Verleih. Die haben dir die Dinger nach Hause geschickt.
Ja. Mhm. Also das waren die Anfänge von Netflix tatsächlich?
Ja, genau.
Spannend, ja.
So, und irgendwann t kam dann der Zeitpunkt, dann ging das dann so langsam mit dieser Streamerei los.
Ja, ja.
Und ich m muss wirklich sagen, das hat bei mir alles verändert, ähm.
Hat es direkt eingeschlagen wie 'ne Bombe bei dir oder hast du da erst mal warst du erst mal so 'n bisschen skeptisch?
Absolut. Ne, überhaupt nicht. Also, es war für mich quasi ein Segen, denn, ähm, muss also, ich bin A bin ich 'n totaler Fernsehjunkie schon als Kind gewesen. Also, ich habe schon als Kind s
Ja. Okay, und dann hat sich 'n ganzes Universum eröffnet? <chuckles> Ja.
So! So, ne? Da du hast diese diese Truhe aufgemacht und es hat dir golden ins Gesicht geschei geschienen, ähm.
Wow, ja, das ist 'ne schöne bildliche Vorstellung, auf jeden Fall. <chuckles>
<laughs> Das fing damit an also, ich habe früher schon als Kind immer sehr gerne Serien geguckt, ähm, und jetzt f dann dann kam noch so diese DVD-Phase dazwischen, wo du dir dann ganze Serien, also, all die Staffeln in so DVD-Boxen gekauft hast.
Mhm. Das war dann dieses Netflix-Thema, dass du dir die hast schicken lassen?
N ja, ne, die habe ich dann schon gekauft, ne? Also, die habe ich mir dann wirklich online bestellt, sodass ich die besitze, weil ich wollte die besitzen, Serien. Und grade so was was so richtig gute Serien wie damals „Friends“, ähm, „Sex and the City“. Das waren so Serien, die wollte ich komplett besitzen, weil ich wusste, die guckst du mehrmals.
Ah. Ja, absolut. Ja. Die wollte man sich dann vielleicht auch gerne ins Regal stellen, ne? Und und drauf gucken können. Genau. Das das ist natürlich das, was jetzt heute fehlt dann dabei, das Gefühl, mhm, dieser Sammlerwert, ja.
Genau. J ja. So 'ne Ja, tatsächlich. Ja, dass du wirklich was Haptisches auch hast, ne? Manchmal waren ja noch so Bonus dabei, irgendwie 'ne Bonus-DVD mit irgendwelchen Outtakes oder so 'n so 'n Heftchen oder manchmal auch 'ne 'ne Autogrammkarte, war auch dabei. Das gibt's alles ja gar nicht mehr. Du bist ja heute beim Streamingdienst der nur noch reiner Konsument.
Ja. Mhm.